بالضبط. مرّة برضه مرّة يعني بما إنّك سألت عن موقف، مرّة كده كنت برضه في مج ومع مجموعة من الفنّيين، وأنا قايل لهم ما يعملوش حاجة معيّنة، لإن أنا أنا بالنسبة لي أنا كمهندس موقع، أنا شايل كل حاجة. شايل شايل ش شايل قرفهم قبل حلاوتهم، شايل كل حاجة بيعملوها. لو أمّا عملوا أي حاجة ما حدّش هيكلّمهم هم، هييجي يكلّموني أنا. لو
تمام. اهم. بس أنت القائد وأنت ال وأنت وأنت الواجهة بتاعة المكان و وال المسؤول آه.
بالضبط. فكف في ت بالضبط. في جهاز من الأجهزة <clears throat> كانوا شغّالين عليه <clears throat> والجهاز ده كان ممنوع في الموقع. شنيور كده بطري ب شنيور كده لازم علشان يت تشتغل، لازم يبقى في حد فرد أمن موجود في المكان. لإنّه بيطلع شرارة وآه علشان بالضبط. فطبعًا لا ولازم يجب
أيوه. آه. عشان الخطورة يعني والسلامة والأمان يعني. آه. أنت كمهندس لازم تكون بتراعي السلامة والأمن في المكان فعلًا تمام.
أ ده كلام سليم جدًا. فأنا كنت قايل لهم ما حدّش يشغّله، فطب واحد منهم شغّله من دماغه، ومن غير ما يبقى في فرد أمني موجود. فرد أمني ده اللي بيبقى بجواب إن إحنا عايزين فرد أمني يبقى موجودين موجود معانا وإحنا شغّالين في الحتّه دي فبعد إذنكم، بنستأذن إن إحنا بنشتغل يعني في الحتّه دي. فطبعًا هم اشتغلوا من غير ما يرجعوا لي، ولا يرجعوا لل لل ل لفرد الأمن ولا يعملوا أي حاجة، وشغّلوا من هنا و10 دقايق الضابط جِه شال الجهاز، وشال الفنّيين وخدهم كُلّهم.
إمم. أيوه. ياه! يعني
أنا دلوقتي قاعد بقيت قاعد بقيت قاعد مهندس من غير فنّيين.
يا آه.
أول ما طبعًا الموضوع ده حصل، كلّمت حد ج ح كلّمت حد طبعًا خلّيته يحِل الموضوع، والموضوع اتحَل لكن ط طبعًا بعد ما الموضوع اتحَل ورجّعت الجهاز، ورجّعت كل حاجة، طلع إن في برضه التصاريح بتاعتهم اتسحبت من الشغل خالص. وطبعًا خدهم خد الفنيين اتل لغبطت خالص، اتلغبطت خالص لقيت نفسي بقى من غير ما أقصد ومن غير ما أقصد أنا بارزع في كل الحاجات اللي حواليّا، وبازعّق فيهم ،أنا بطو وطبعًا أنا اتجننت أنا دلوقتي أنت عارف لو هم بقى الموضوع ده ما اتحلّش أنا هأفضل في الموقع يعني ممكن أسبوع ما أروّحش بسبب إن هم حاجة حركة حاجة زي كده المفروض أنا باروّح وهم موجودين، أو هم بيبدّلوا على بعض فالموضوع بسبب تصرُّف فرد واحد كل الفنيّين ت تصاريحهم اتسحبت هيحصل إيه في بعد كده؟ فلمّا ل حسّيتش بنفسي غير وأنا بازعّق لهم بكل اللي عندي، وأنتم يعني وهزّقتهم بطرق مش طبيعية وهم عارفين إن هم غلطانين.
طيب أ الدنيا اتلغب اتلغبطت أوي والدنيا اتشبِّكت معاك آه. <clears throat> واضح. ياه! إمم. أيوه. إمم. آه. إمم. خرجْت عن شعورك الطبيعي اللي هو الحلم، وال لإن الموقف كان صعب وعصيب زي أنت ما بتحكي كده فعلًا واتشبِّك معاك فعلًا، إمم.
آه. خرجت عن شعور بالضبط. خرجت وبالضبط، و و وبالفعل بالفعل خا بعد ما الموضوع اتحَل وكلّمت الإدارة في الشركة يكلّموا الموقع عندنا، ويكلّموا إدارة المكان اللي هم يحِلّوا الموضوع، والموضوع اتحَل خَصَمْت للولد ده يعني يومين أو 3 برغم إن أنا مش من النوع اللي باخصِم والولد ده أنا باحبه جدًا. لكن هو كان شايف إن الموضوع ممكن يعدّي، لكن بما إنه ما عدّاش يتعلّم بعد كده إنه يرجع لي في أي حاجة، وهُم باقي وباقي الناس يتعلّموا إن لأ، ياخدوا بالهم إن الموضوع ده ما ينفعش يحصل تاني وعايز أقول لك يمكن يمكن أكون من المرّات الوحيدة اللي أنا فقدت شعوري فيها وما حسّيتش بالذنب.
أيوه. أيوه، أيوه. إمم.

آه، طبعًا. يمكن أنت ندمت لإن دي زوجتك وحياتك ويمكن لو حتّة إن أنت مثلًا فَضَلت م حازم في الموقف أو أنت بتحلِف كتير وكده، ده ين ي ي ينعكس على حياتك بالسَلب وكده وممكن الجَو نفسه يبقى فيه نَكَد وفيه توتُّر. فأنت فعلًا تصرُّفك في حتّة إن أنت قُلت لها أنا آسف بعد شوية واعتذرت لها، أولًا ده ده ده لُطف و وخُلُق حَسَن وكمان يعني تقدير لزوجتك و وإن هي شريكة حياتك وكده. طيب يعني آه، ماشي، ماشي. ط طيب يعني ما فيش مرّة كده برضه يعني كان الموقف بعد أنت ما خلاص، يعني قناعتك إن أنت م بع حطّيت حدود وكده، ما جاش مرّة برضه تنازلت عن المبدأ ده قُدّام موقف برضه إنساني، موقف يكون فيه مثلًا أنت اتأثّرت فيه أو كده؟
ده ده بالضبط اللي أنا كنت بافكّر فيه وقتها فعلًا. أيوه حصل ما قبل كده معايا طبعًا في مواقف إنسانية كتيرة جدًا. فمرّة من المرّات آآ، <chuckles> كنت كان في حد بيضايقني جامد في س وأنا في المواصلات، كنت قبل كده كنت قبل ما أجيب العربية وكده، كنت باركب مواصلات وحد من الناس ضايقني جدًا. ح راجل يعني بس راجل كبير في السِن وكنت كنت لسّه هابدأ أرُد عليه، كنت لسّه هابدأ أرُد عليه وإن أنا أكلّمه أنت راجل كبير وكده لقيت معاه أولاده.
أيوه، أيوه. إمم. آه. عشان سنه بقى. إمم. رجعت تاني. <chuckles> آه.
<tsk> كنت رِجِعت خالص وسِبته هو يقول اللي هو عايزه وسِبته ينتصر لنفسه براحته.
<laughs> طبعًا، حق الكبير على أي حد إن هو طبعًا ي يعني يحترمه.
آآ آه، آآ، لأ، وبعيدًا عن الكبير، أنا أكتر حاجة يعني هو ما كانش فَرْق كبير أوي بس كان الفَرْق إنه و أولاده موجودين فأنا سِبته ينتصر قصاد أولاده براحته وحتّى هم يفرحوا بيه إن بابا بياخُد حقّنا وإن بابا بيحافظ علينا حتّى لو كُنّا كنت قادر لو كنت قادر أرُد. فده موقف من المواقف اللي أنا كنت ممكن أتكلّم فيها، لكن سِكِت الصراحة.
حقيقي كل المواقف اللي أنت مرّيت بيها فيها فايدة عظيمة وأنا يعني استفدت كتير أوي من كلامك، وأنا شاكر ليك شكرًا جزيلًا.